Ừm, được cái này phải mất cái kia, chứ muốn được hết tất cả thì cũng rất khó, à. Nhưng mà nhiều khi cái sự phiền toái nữa, có nhiều người vầy nè, hông phải sợ ngại, sợ tốn nhưng mà sợ phiền, là vầy, ta nói thà "mỏi chân hơn mỏi miệng" đó. Có nghĩa là ở xa, trời ơi, giao lưu nhau rất là, h mỹ mãn, rất là mỹ đẹp đẽ, tức là nào "chị yêu", nào "em yêu", nào "bạn yêu" đồ đó, rà vui vẻ lắm. Còn ở gần á gặp nhau cái hồi gây lộn, gặp nhau hồi nói chuyện, hồi kình cãi, nói chuyện hồi ganh tị, nói chuyện hồi móc xỉa, đó, thành ra ta nói "Thôi, thà giao lưu trên mạng vậy đó mà nó vui vẻ, nó nó đẹp đẽ, nó ngọt ngào hơn là gặp mặt, phiền tức phức lắm, đi ra mặc cái áo cái nó cũng dòm ngó, nó phán xét", đại khái vậy. Đó, bạn nghĩ sao?
Đúng rồi, xác. Đó. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm!